हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हाँ, ठीक है। जी, और इन डिवाइस के कारण बच्चे को मतलब तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है।
हाँ, नहीं ये बात तो है। तो इससे
तो, ऐसे में मानसिक जो विकास है ए इ के लिए ज़रूरी चुनौतियों लेने की प्रक्रिया वादित हो जाती है इसमें।
हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ।
और ये ये आपके टाइम पर लगातार रील्स देखने के कारण उनका फ़ोकस बहुत कमज़ोर हो जाता है।
बिल्कुल, बिल्कुल, लाइक वो, लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाती, किसी एक काम पे।
औरभी। इतना ही नहीं इससे ब बच्चों की सोचने की क्षमता और समस्याओं को समाधान करने की क्षमता दोनों ही कम होने के डर रहता है, क्योंकि वे हर समाधान इंटरनेट पर ही खोजना चाहते हैं। ऐसे में मतलब कुछ सोचना ही नहीं चाहते, हर समय गैजेट के साथ बिज़ी रहने वाले बच्चे समाज के काटने लगते हैं।
हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, अब तो ऐसा भी हाँ। अब बिल्कुल, अब तो ऐसा भी हो गया कि जो
लोगों से मतलब मिलने से बेहतर उन्हें उन्हें वीडियोज़ और रील्स देखना लगता है, इससे उनकी भावनाओं भी प्रभावित होती हैं। स्क्रीन टाइम के कारण बच्चे नींद भी प्रभावित होती है और उनका ब्रेन रिफ्लेक्स नहीं हो पाता। तो ये क इसीलिए हमको स्क्रीनिंग टाइम कम करना चाहिए, और डिजिटल डिवाइस को सीमित करना चाहिए।
हाँ। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, राइट। इस रास्ते पे भी बिल्कुल, जैसे सीमित करने के हमें जैसे तरीके पता हैं कि आप व्यायाम कर सकते हो, आप सुबह सैर पे निकल जाओ या फिर आप लाइक एक ट्रैकर लगा लो कि आपने आज पूरे दिन में कितनी बार इस यंत्र का प्रयोग किया है, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा रहे। और फिर धीरे-धीरे आप एक आदत बनाओ कि एकदम से तो ये हम इसको सीमित बिल्कुल कर नहीं पाएँगे, तो अब धीरे-धीरे आप आदत बनाओ कि इसको हम धीरे-धीरे जो है इसकी जो प्रयोग है, उसको हम कम करें। जैसे हमने कभी 1 घंटा कम करा है, तो हो सकता है हम अगले दिन इसको डेढ़ से 2 घंटा कर दें। तो ऐसे ही करके जो है, इसके जो उपयोग है उसको हम सीमित कर पाएँगे। हालाँकि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
हुँ, जी। जी। उ, जी। जी। हाँ। जी, और सीमित करने से मतलब और उ उत्पादकता में वृद्धि भी होती है।
बिल्कुल।
जी।